Não, tem o café da manhã, que é o tradicional cereal, e aí seria uma panqueca ou um ou um waffle com sempre o molho deles. O almoço também, é um almoço, uma um algo mais simples, não é o almoço que a gente está acostumado. E a janta, por assim, quando é inverno, escurece muito cedo. 15h30 para as 4 já está noite.
Uhum. Uhum. Uhum. Hum. Nossa.
N noite, assim, escuro.
Nossa, e
Então eles comem muito cedo, talvez. É. Talvez seja por isso que a comida mais mais firme, uma comida mais
Nossa, e você Pode ser.
engrossada, né, assim dizer.
Nossa. E você ac você se acostumou rápido com o fuso horário de lá ou demorou um pouquinho?
Não, foi difícil no começo se acostumar com 15h30 já tá noite, e você pensa que isso não te afeta, mas afeta, porque você acaba perdendo o dia, né.
Nossa. Sim, ainda mais o costume.
Se você aca se você é, exato, se você acorda um pouco mais tarde, está sempre nublado. Isso sim, no inverno, né, eu não cheguei pegar o verão deles, que daí anoitece às 21h.
Uhum.
Eh, que eu acredito que deva ficar bem mais divertido. <laughs>
É, aí o dia é mais longo, né. <laughs>
Eu eu na minha próxima viagem, eu preciso planejar mais
<laughs>
porque eu eu acho que eu vou eu aproveitar um pouco mais do verão. Mas no inver e com certeza eu ganhei uns quilos, porque a acho que a mesma calça que eu fui <chuckles> a mesma calça que eu fui, não consegui voltar, então o poutine me deu resultado.
Ai, ai. Nossa. <chuckles> Depois tem só na academia. Olha. Nossa! <laughs> Não, mas super normal, né, quando vocês, né, experimenta outra cultura, você, né, quer dar aquele exagerado, talvez na comida, tudo. E minha pergunta vai exatamente para isso, você co comeu alguma comida que você simplesmente não gostou, não aprovou do Canadá, e simplesmente não indica?

Nossa, você teve que ir em mercadinhos então que, vendiam coisas brasileiras, né.
Vendiam coisas brasileiras, e quando eu falo do poutine, eu tento trazer essa ideia do poutine, para o Estados Unidos ou pra amigos brasileiros, todo mundo faz uma cara assim: "Isso não deve ser muito bom, como assim você vai encher de molho a batata?". Aq a eu aí eu tento convencer: "Acredite em mim, vai ficar bom, é estranho no começo, mas fica bom".
No <gasps> <chuckles> <laughs> E e alguém alguém agradeceu você e falou assim: "Obrigado por ter mostrado esse prato para mim?".
Sim, todo mundo Eu não conheci alguém que não gostou de pão de queijo.
Nossa, foi a o
A não ser que tenha mentido para mim mas, a princípio <laughs>
<laughs> É uma abertura cultural, né, você abre a cultura brasileira para as outras pessoas, né.
todo mundo Sim, eles estranham muito farofa. A nossa farofa é uma a a eu acredito que seja a textura, né.
Hum. Textura da farofa. Ou você acredita que seja a mistura?
A tex a textura da farofa eles não aceitam. É.
Ou você acredita que pode ser também a mistura, o gosto da mistura que, por exemplo, muitas carregam, eh, carne junto com aquele negócio meio esfarelado, você acha que não é muito do paladar deles, né?
É. Eu acredito que não, o paladar deles é um paladar, eh, eu acho que pra coisas mais não sei, como tem muito açúcar, muito creme, talvez seja algo mais soft, alguma coisa assim, mais é exato, a a eu achei engraçado o fato da farofa ser algo que eles não aceitam, mas, por exemplo, o nossos doces, eles sempre falam: "Tudo vocês fazem de bolinha, bolinha de queijo, bolinha de brigadeiro, eh" <chuckles> Vários exemplos, eu falei: "Eu nunca tinha pensado nisso". De fato é verdade, nossa, a gente todos os nossos é, todos os nossos, eh eh, lanchinhos da tarde são bolinhas, isso é engraçado.
Aham. Uhum. Talvez agridoce. Hum. Aham. <chuckles> <chuckles> Eles pensaram nisso. Ai. Nossa, lá eles costumam também comer lanchinho da tarde, fazer um café da tarde ou não tem muito essa lá?